อยากกินมากครับ เพราะว่าเขาเนี่ย แต่ละเทศกาลเนี่ย เขาก็จะมีแบบ ค คอหมูย่าง อะไรอย่างงี้ แบบหมูหัน หมูหันเลยนะ แบบ โอ้โฮ เอาหมูตัวเล็ก ๆ มา แล้วก็หนังกรอบ ๆ แล้วก็มีพวกส้มตำ พวกไก่ทอด พวกอะไร โอ้โฮ แล้วแบบ คือเราจะนึก เรา เรา โอ้โฮ ผม ตอนนั้นผมแบบต้องไปหา อะไร กิน เพื่อแบบสั่ง สั่งร้านสะดวกซื้อให้มาส่งเลยครับ แบบ โอ้โฮ เพื่อแบบว่า คือคลายความหิว แล้วก็แบบว่าพอเราเห็นเราก็นึกถึงบรรยากาศนะคุณ มัน มัน มัน ภาพมันออกมาเลย กลิ่นมันออกเลยอะ แบบ โอ้โฮ พวกอันนี้ แบบ
เออ อืม โอ้โฮ อืม อือฮึ โอ้โฮ เป็นไงคะ? รู้สึกยังไง? ไปไม่ได้ <chuckles> เออ อืม ค่ะ อือฮึ <laughs> ขนาดนั้นเลย?
ใช่ครับ ผม ผมแบบ ผมสัมผัสได้เลย เพราะว่าผมจำได้ ผมจำได้ดีเลยว่า เออ ผมจะย่างพวกนี้แหละ ย่างคอหมู ย่าง แล้วก็แบบหั่นให้กิน น้ำจิ้มเนี่ย ฝีมือแบบน้า ฝีมือญาติเนี้ย ก็จะ มันขึ้นมาเลย รสชาติมันขึ้นมาแบบน้ำลายไหลเลยครับ แบบพูดจริง ๆ เลย นั่นแหละครับ
เออ อือฮึ เออ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม เข้าใจเลย อุ๊ย แล้วตอนนั้นน่ะที่คุณน่ะไปไม่ได้ แล้วคุณวิดีโอคอลอะคุณเจอใครใน ว ใน ว ใน ในวีดีโอคอลมั่งคะ? ไม่ มั่งไหมคะ? อย่างคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณน้า คุณอา เจอครบไหมคะ? หรือยังไงคะ?
อือ

จริง ๆ มันก็เป็นแบบว่า เหมือนกับอะไรที่แบบเราก็ยิ้มได้นะ ก็ ก็รู้สึกดีครับ อ่า ถึง ถึงแม้จะแบบว่าเนาะ เชยไปหน่อย แต่ก็รู้สึกดี เพราะว่าคุณแม่ก็จะสวัสดีวันจันทร์ อังคาร งี้ คุณพ่อก็จะแบบคิด ดี อะไรเป็นรูปพระมา ก็จะมาคนละแนวครับ ก็ โอ้โฮ แบบ ก็ช่วยเตือนสติเราได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบ อ่า รู้สึกว่า อา ได้ดูทุกวัน ก็รู้สึกไม่ห่างเหินนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ประเด็น คือเวลาเรามีข่าวสารอะไรอัปเดตกันอะ วันนี้แบบ เออ แบบญาติเก็บมะม่วงมาให้ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะลงใน LIINE group ใช่ไหม แบบสารทุกข์สุกดิบเนาะ วันนี้แบบ โอ้โฮ ไปตลาดมา ได้ของมา อะไรอย่างงี้ ก็จะถ่ายมาให้ดู ก็หิวข้าวกัน แบบเราก็คิดถึงบ้าน เราก็อยากกิน อะไรอย่างเงี้ย แต่เราเห็น เราก็ เออ หายคิดถึง เราก็เห็นว่าแกทำอะไรอยู่ กิจกรรมแกเนาะแบบคือวันนี้ไปเที่ยวตรงนี้นะ ตรงนั้น อ่า แกก็จะถ่ายส่งมา อะไรอย่างเงี้ย อา แบบเนี้ยก็สนุก
อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ โอ้โฮ ก็ต่างสไตล์กัน อืม คนละแนว อือ อืม จริงด้วย อือฮึ ค่ะ ยังไงคะ? อืม อือฮึ ค่ะ เออ อืม ว่า อืม อือฮึ อา โอเค เออ แล้วอย่างเงี้ย ถ้าหากว่าเป็นพวก เอ่อ ช่วงเทศกาลอะไรต่าง ๆ เนี่ย คุณมีโอกาสได้กลับไปที่บ้านไหมคะ? หรือว่าคุณ ถ้าหากว่าคุณไม่ได้กลับไปที่บ้านอะ คุณทำยังไงคะ? ที่บอกว่าให้หายคิดถึง หรือว่ารู้สึกว่า ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ วิดีโอคอลไหมคะ? หรือว่าโทรไป? หรือยังไงคะ?
ครับ ก็ ถ้า มีนะ มีบาง บาง บางช่วงเทศกาลไม่ได้กลับบ้าน เพราะว่าทนรถติดไม่ไหว แบบรถติดเยอะ แล้วคนเยอะจริง ๆ อา เยอะทุก ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถ รถไฟ เครื่องบิน อะไรต่าง ๆ โอ้โฮ แน่นหมด เครื่องบินนี่ตั๋วเต็มหมด ก็ ไม่ได้กลับ ไม่ได้กลับก็อยู่หงอย ๆ เหงา ๆ นั่นแหละครับ อยู่ที่หอครับ ก็วิดีโอคอลหาที่บ้าน วิดีโอคอลหา โอ้โฮ โอ๊ย ปีใหม่นี่
อืม อา เข้าใจเลยค่ะ ใช่ อืม อือฮึ อืม แล้วทำไงคะ? อา เป็นไงล่ะคะ? ทุกคนสนุกสนาน
จุดพลุกัน 5 4 3 2 โอ้โฮ ผมก็อยู่ในนั้นแหละ ผมก็ดูในโทรศัพท์ครับ เขาก็ถ่ายพลุ
โอ้โฮ อ๋อ เหรอ? อ๋อ มีการแบบว่า เคานต์ดาวน์นับถอยหลังกัน แล้วก็ถ่ายวิดีโอคอลไปกับ แล้วก็ฉลองด้วยกันผ่านวิดีโอคอลเหรอ? อา ดีจังเลย อืม
ใช่ ผมก็ เขาเอาผม อา ในญาติพี่น้อง เขาเอาผมนั่งอยู่บนโต๊ะด้วยครับ ก็เอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้นแหละ ผมก็เห็น ผมก็เห็นทั้งโต๊ะยาว เพราะว่าผมอยู่หัวโต๊ะไง ผมก็มองไป ก็ นั่นแหละ ผมก็นั่นแหละอยู่ในห้อง ก็หานู่นหานี่กิน ก็ดูไป เออ เขาก็คุยกัน ผมก็คุยนะ ผมก็คุย เขาก็คุยเหมือนกับว่า ได้ยินเสียงกัน ก็เหมือนกับ เรา โต๊ะนั่นแหละ ก็รู้สึกว่า เออ มันก็ช่วยได้นะ ในแก้ แก้ไขในเรื่องที่เรากลับไม่ได้ ก็ช่วยได้นิดหน่อยอะ ถึงแม้จะไม่เจอตัวจริง แต่เราก็ได้ยินเสียงที่เขาคุยกัน มันก็หายคิดถึงครับ อา
อือฮึ อา อ๋อ โอเค อย่างงี้นี่เอง อือฮึ อ๋อ โอเค อืม เออ อะฮะ อืม อืม อือฮึ ใช่ไหม? อืม อะฮะ จริงด้วย เออ แล้วตอนที่อะคุณวิดีโอคอล แล้วคุณแบบว่า เห็น เห็นทั้งโต๊ะใช่ไหมคะ? มีกับข้งกับข้าว อะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นอะมีกับข้าวอะไรบ้างอะคะ? แล้วคุณอยากกินไหมคะ เห็น เห็นแบบนั้นน่ะ?